E e aí você vê que p que parece que brota gente, né, porque o o centrinho, ali, tinham eu acho que tinham 2 tiazinhas sentado no no banco típico de filme que você vê. As 2 tiazinha no no banco, aí teve uma outra hora que eu passei, estava as 2 tiazinhas e 1 tiozinho, e eu passei, dei oi para eles, eles falaram, continuaram conversando, e, só que aí, no final do dia, na hora da janta, aparecia mais gente, eu não sei se eram
Uhum. <laughs> É verdade. Uhum.
mais turistas e, claro que tinham turistas que tem tem alguns turistas, assim, que sobressaem, que você fala: "Não, esse realmente é turista". E "esse não é daqui", realmente.
"Esse não é daqui, né, é turista." Mas é é bem bem interessante isso isso que você mostrou, né, que você começou a a ver a aquela cidadezinha pelo o pelo olhar dos locais, né. Eh, e realmente isso é diferente, você já teve, assim, alguma outra experiência que você pôde pôde conhecer o local, né, um local diferente, que você viajou, assim, eh, por por outro olhar, por locar de quem olhar de quem vive, ali?
Aham. Ah, eu já tive, ah, já tive algumas experiências, eu tive uma eu tive uma bem legal também, em Montana, aqui no Estados Unidos. O Estado de Montana, ele é é um Estado muito grande
Hum. Hum. Montana. Olha, que legal. Uhum.
de muita montanha, muito verde. É lindo, assim, sabe. Lindo.
Uhum.
E ficamos lá em um na casa de uma pessoa que tem um rancho, tem uma propriedade enorme assim, sabe. E e aí ela também veio, falou com a gente, deu dicas, eh, aí deixou a gente usar um tratorzinho, que é um é um é um carro é um carrinho, tipo um quadriciclo, só que para 2 pessoas. "Pode usar, dá para vai passear, vai para lá, vai para cá. Ali você vai ver isso, aqui você vai ver aquilo", então foi bem legal, assim, sabe.
Olha. Que legal. Uhum. Uhum.

Claro, aí o pandeiro, meu, quando eu acha eu sempre andava com o pandeiro, sabe, estava sempre na minha mochila. E eu fa
Uhum. Pandeiro é qual, qual é o instrumento? É aquele que que tem
O pandeiro é aquele usado em samba.
Em samba, ok, mas é o que parece um tamborzinho ou não? Ou que você segura na mão? É o tambor
É. É, você que segura na mão Exatamente. E aí tem a tem as platinelas, os metais, assim, redondinhos aí em volta.
É o que segura na mão, ok Uhum. Uhum. Ah ó ah já sei, ok, o pandeiro Uhum.
Uhum E aí eu sempre andava com pandeiro, porque eu fazia uma série de vídeos, tanto que eu tenho vários assim, né, dos lugares que eu viajei, que eu tocava
Uhum. Uhum. Bem curioso.
uns 30 segundos, nem 30 segundos, de em cada lugar. Então, como eu estava no sul da França, eu fiz o sul da França, estava em Paris, fiz em Paris também, em diversos pontos da cidade. E aí, eh, fui pra Mônaco, que é logo do lado da onde eu estava, que também não era longe dessa cidadezinha da Itália. E nessa nessa cidadezinha da Itália, também tinha vários pontos, assim, super interessantes, que é uma cidade bem pitoresca, m só que bem pequenininha, e passa um rio no meio da cidade.
Hum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Que lindo. <gasps>
E a aí eu fiz vídeo do lado do que aí criava, né, a aquelas pequenas vocais.
Uhum. Mas mas aí você você você falou que contou pra ele sobre a história do pandeiro, né, que o pand o pandeiro é um instrumento mais brasileiro, é isso, ou não?
Ele nele, na verdade ele foi foi levado para o Brasil pelos portugueses, né, então, a
Uhum.
a história do pandeiro, ainda existe um debate, não se sabe se é do Oriente Médio, da África, do Norte da África ou da Europa. Então, né, não s não se sabe ao certo, mas ele mas ele vem ali da daquela região ali, eh
Hum. Ok, uma incógnita. Uhum.